ああ、なるほど、はいはいはいはいはい。なるほど。なるほどなるほど。面白いす。いや、面白い。<chuckles> いや、いや、すみません。ありがとうございます。
はい、そんな感じですね。<laughs> テニスの戦略 <laughs> ついつい、説明してしまった、めっちゃ。<laughs> はい。はい。
ちょ、そっからすごいすね、そっからダンスに行くっていうのはなかなかはい。
あ、ああ。すそうですね。まあ、私、あの、ダンスは、あの、スポーツスポーツってゆうよりは、その、趣味とゆうか、あの、たぶん自分が楽しむためのものだでだったんです。テニスってゆうのは、あの、部活で、勝つためだったので、武道チックで、どうしいや、あの、そう、勝負のことだったので、あの、負けると楽しくない時だってあるし、悲しい時もあるし、そう、部活内で揉めることもあったし、だから、そうゆう意味ではやっぱ、ま、中学の部活らしくとゆうか、ま、色々、あの、まあ、山ありたま谷ありあった時だったんですよ。でもダンスっていうのは、逆に、その、自分の趣味、音楽がま、洋楽が趣味なので、もう、おんが音楽があって、それからダンスをして、それで今もディスコに行ったりとか、踊るのが楽しいってゆう感じあ、ま、自分の、しゅあの、日常生活の中でダンスするとか、そうゆうのがはい。はい。
ああ、はいはいはい。 はいはいはい。 まあまあまあ、そうです。勝負勝負事です。はい。 まあ、そうですね。ま、それはそうです。はいはい。 はいはいはい。 はいはい。はい。 ん。はいはい、あ。 はいはいはいはい。 あ、いいですね。 あ、ほんとですはいはいはい。 ああ、いいですね。 あ、じゃ、もともと洋楽好きでから、ダンスも興味持ったっていうのもある
そうです。よ洋楽はもう長いですね、私。私も20年ぐらいは、もうずっと洋楽聴いてるので。はい。
あ、ほんとですか。どうゆう感じの曲とかアーティスト聴くんですか、ようが
あ、そうですね、高校ん時はブリトニー・スピアーズとかだったんですよ。ブリトニー・スピアーズとか、あの、ええと、とか、マドンナとか、あのそうです、あの、ええと、ま、ジェニファー・ロペスとか、そうゆうのも好きだったんですけど。だんだん、あの、洋楽の趣味も変わってきて、私は。今は今だとやっぱソウルとか、結構、あの、ジャズあの、ビリー・ホリデイとか、アレサ・フランクリンとか、そうゆのも好きになったし。そうです、あの、そうゆのが好きになった時期もあったし、ま、セリーヌ・ディオンだったりとか、ホイットニー・ヒューストンとか、そうゆう歌姫
ああ、はいはいはいはいはい。 ああ、ほう、はいはいはい。 ああ、はいはいはい。あ、はい。 はい、はいはい。 はいはいはいはい。 はい。 あ、渋いです。はい。 ああ、はいはい。